Alors, heu, le 1er conseil, heu, que que j'aurais tendance à donner, même si, heu, je suis complètement ouverte à ce qu'on en continue d'en parler, c'est de faire appel à un spécialiste et de et d'aller d'aller en parler, heu, heu, 1° peut-être à un médecin généraliste qui pourrait te dire, peut-être, que c'est dû à une médication, à quelque chose, voilà, de l'ordre de ton corps ou de ton histoire et peut-être ensuite dans un 2nd temps, heu, à un thérapeute. Heu, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait que pourrait être possible pour toi?
Mmh mh. Alors je l'avais, heu, déjà fait. Alors oui, oui, c'est une c'est un c'est un très bon conseil. Je l'avais déjà fait, j'étais allée voir un un thérapeute. Alors pas forcément, heu, pour pour ça, mais heu, ça ça en faisait partie. Et il m'avait donné, heu, quelques, hem, quelques tips pour essayer de de les de les diminuer notamment, heu, contrôler ma respiration. Mais c'est surtout que j'aime enfin
Mmh mh. Ouais, bien sûr.